Hallo, einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Gut? Okay, <laughs> danke schön, danke schön. Hm, hast du ja? Mhm, sag mal.
Halli, hallo, hallochen. <chuckles> Danke, den wünsche ich dir Morgen und, ähm, mir geht's eigentlich ganz ganz okay. Die Sonne scheint heute wieder richtig gut und ich genieße so 'n bisschen noch die letzten Stunden. Ich muss später noch arbeiten in meinem
Ah, super, super. Ja, ja, ja. <laughs> Gut, sehr gut. Ähm, du, sag mal: Wie gehst du denn so mit schwierigen Verhandlungen im Job um? Hast du da irgendwie so, ähm, paar Tipps oder 'n paar Tricks oder was ist es für dich so oder was ist dir am wichtigsten vor allen Dingen?
Ja, aber Mhm.